Aaa, moda endüstrisiyle ilgili ne düşünüyorsun?
Eee, ben moda endüstrisinin açıkçası herkese tek model, eee, giydirmeye, eee, odaklandığını düşünüyorum. Yani bunda tabii birtakım maddi beklentiler de var. Marketing bu işin içinde çok rol oynuyor. Yani, bir sene komple herkes, eee, hatırlıyorum gençliğimde pembe modaydı ve, eee, herkes pembe giyiyordu bir ara. Açık pembe, toz pembe. Hiç unutmuyorum 80'lerde. Sonra
Hımm. Evet. Hı hı. Hı hı. Bunun sebebi ne olabilir? Mesela neden moda endüstrisi o sıra pembeyi, eee, şey yaptı sence? Eee
elle fazla pembe kumaş kalmış olabilir. Kesinlikle. Bütün dünya pembeye dönüştü. <chuckles>
<laughs> Çok mümkün değil mi? Evet, evet. Evet, hı hı.